जी, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में ना त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे बात तो ये है कि बहुत सारे त्योहार हैं, अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग तरीके के त्योहार बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि हर त्योहार का अलग-अलग अ, प्रकार से प्रक्रिया होती है, अलग-अलग घरों में। तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि आपके घर में ऐसा कोई त्योहार है, जिसको आप कुछ अलग तरीके से बनाते हैं? जो साधारण रूप से लोग नहीं मनाते?
हाँ, देखिए मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या बात होती है ना कि मेरे यहाँ क्या है कि होली का त्योहार जो है, वो बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अ, सिर्फ़ मेरे घर में ही नहीं, मेरे पूरे शहर में जो होली का त्योहार है, वो काफ़ी अलग और बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोग ख़ुश और उत्साहित तो अपनी शादी में भी नहीं होते हैं जितना होली के त्योहार में होते। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा लगता है कि क्या आ गया? "आप आए, बहार आई" होली का त्योहार हमारे लिए बहुत मायने रखता है वाक़ई।
अरे वाह! हुँ। जी, ये तो आपने बहुत बेहतरीन चीज़ बताई क्योंकि कहीं न कहीं त्योहारों का अस्तित्व भी तो वो है, कि लोग मतलब उस चीज़ को इतनी ख़ुशी से मनाएँ कि वो अ, फ़िर वो दिन ख़ास हो जाए। क्योंकि देखिए त्योहार का तो लोग इंतज़ार करते हैं, म मतलब इतने महीने-महीने, होता 1 ही दिन का है। तो वैसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा अलग क्या बनाते हैं आप लोग, ऐसा क्या चीज़ करते हैं जिससे आपके यहाँ अ, जो त्योहार है वो बहुत अलग हो? थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगा मैं।